Ừm, bạn ơi, mình đang gặp một cái tình trạng, gọi là, rất là khó xử luôn. Mình có một người, ờ, bạn thân nha và bạn đó là nữ trong một ph cộng đồng thế giới thứ ba. Thật ra là mình với bạn đó cũng đặt ra một canh giới là tụi mình là hai người bạn thân với nhau rất là trong sáng luôn, kiểu như là, như hai thằng con trai bình thường thôi, tụi mình rất là thân với nhau và, ờ, gọi là, có cái gì cũng chia sẻ với nhau á, mặc dù là thân nhưng mà hơi khác giới chút xíu đi. Nhưng mà gần đây á thì mình có một cái mối quan hệ là mình có một cái người bạn gái mới, kiểu như là, ờ, người bạn gái của mình thì mọi thứ rất là ô kê, rất là hợp với mình và tụi mình cũng, ơ, ờ, gọi là, hơi gắn bó và cũng, ơ, rất là hợp nhau, thì người bạn gái đó, ờ, biết về cái mối quan hệ là mình có một cái người bạn thân 10 năm mà đó giờ mình thân nhau vậy á, thì bạn gái cũng, ơ, khá là ghen và không có thoải mái lắm. Thì bây giờ mình, ờ, gặp một cái tình hợp mà khó xử là hông biết là mình, ờ, ừm, bớt thân lại với cái người bạn thân của mình mà mình quản lý cả cảm xúc đó, mình tránh xa họ luôn hay là mình chọn người, ờ, ờ, ừm chia tay người yêu của mình, tại vì bây giờ mình phải chọn giữa bạn thân với người yêu á, thì cũng khó cho mình quá à. Trong trường hợp này bạn có cái lời khuyên nào cho mình được hông bạn?
Ưm. Sao? Kể mình nghe. Ờ. Ừm. Ừm. Ồ. Vậy hả? Ờ. Thật ra là nghe bạn nói chuyện nãy giờ đó, chắc là chuyện này á, khiến cho bạn cảm thấy là khó xử lắm, đúng hông nè? Mình hiểu cảm giác đó nha, chắc là không có dễ chút nào đâu ha. Ừm, khi mà mình đưa lời khuyên cho bạn đó thì mình muốn hỏi bạn một số thông tin trước nè, bạn có hông bạn bạn có ngại mà chia sẻ cho mình hông?
Ừm.

Ừm, mình cũng, ơ, chia sẻ rồi đó chứ. Mình cũng kêulà, ờ, ờ, bây giờ mình như vậy, rồi, bạn như vậy nhưng mà thật ra là bạn của mình cũng rất là hiểu cho mình nha. Bạn cũng, a, ưm, giữ một cái khoảng cách nhất định đó, nhưng mà mình thấy là thật ra là bạn không nên làm như vậy đâu. Cho nên là mình cũng thoải mái hơn và mình cũng, ơ, như là đó giờ thôi chứ. Thật ra là cũng, ơ, ờ, vạch cái ranh giới rõ ràng á thì có thể là cái tình bạn của mình thì nó cũng hông có tốt đẹp nữa và mình cũng hông muốn là, ờ, mình có một cái sự gượng gạo nhất định như vậy. Cho nên là bạn đó cũng hiểu. Cho nên là, ưm, mình vừa nói chuyện nhưng mà mình cũng, ơ, vừa, ờ, trấn an bạn đó và bạn đó cũng, ơ, rất là biết, ờ, ý tứ đó chứ. Cho nên là đối với mình thì lý tưởng nhất là vẫn là một cái mối quan hệ nào đó, ờ, người yêu nhưng mà người ta vẫn hiểu là mình có một cái tình bạn như vậy á thì chắc chắn là, ừm, mình sẽ có nhiều thứ hơn và, ờ, mọi người sẽ vui vẻ với nhau hơn, kiểu vậy.
Ừm. À, rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ơ, ờ. Ừm. Rồi, mình biết rồi. Thế thì bạn ơi, ừm, cái người m trong quá khứ của bạn đó, mình xin lỗi khi hỏi về quá khứ của bạn nhiều nha. À, trong quá khứ của bạn đó, những cái mối quan hệ tình cảm của bạn á thì có bao giờ mà, kiểu như, cái người bạn gái của bạn ghen, kiểu như, ghen như thế nào đó để cho cảm giác là bạn phải có mỗi kiểu như, bạn bạn bạn phải xử lý là theo cái người bạn thân của mình chưa?
Ừm.